Hoje eu estou aqui buscando um conselho. Porque eu tô assim com muita dificuldade em implantar na minha vida, uma rotina de atividades físicas que sejam mais sustentáveis.
Hum. Vamos lá então, me conta um pouquinho mais. Então você você quer que eu te dê alguns insights, é isso? Que eu te ajude a a achar alguma saída?
Isso, porque assim, eu tô com uma rotina assim muito pesada de trabalho e me e tenho horários muito diferentes e eu gostaria de inserir, e eu até sinto a necessidade, né, de fazer mais exercícios físicos, só que assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu não tenho o a minha rotina não é normal, não é aquele trabalho assim das 9h ás 17h, eu en eu tenho turnos diferentes. Eu tenho dois tipos de trabalho, isso dificulta muito a implantação de de uma rotina de exercícios.
Uhum. Uhum. Ah, entendi. Uhum. Hum, entendi e você queria você tá buscando o exercício, assim, que você vá até algum local ou uma academia ou, de repente, tentar fazer algo em casa mesmo?
Então, eu eu gostaria de eu até tenho a inscrição, eu pago a mensalidade de uma academia, mas eu não consigo ir com a frequência que eu gostaria. E e eu gostaria também de fazer um pouco de exercício assim, eu gosto de fazer exercício fora de casa, eu gosto de pedalar, esse tipo ao ar livre, exatamente.
Uhum. Uhum. Ao ar livre. Entendi. E essa academia, você tem a flexibilidade de ir em qualquer horário ou você teria que ir, por exemplo, em aulas? Essas aulas coletivas, essas coisas, assim, ou você vai só pra musculação mesmo e poderia ir a qualquer momento?
Sim, a acade inclusive, a academia ela é 24 horas.
Nossa, que maravilha. Então vamos ver, então, né, parece que está precisando só um pouquinho mais de organização aí, né, pra você conseguir encaixar algum tipo de esporte aí, algum tipo de exercício na sua rotina, não é?
É, e eu eu Hum. Sim, por Exatamente. Porque eu
Então vamos lá, você você tem uma agenda que você siga ou você porque você me disse que tem 2 tipos de trabalhos, né, então me fala um pouquinho dessa sua rotina, como é que ela é, eh, você tem eh, você me falou que não existe muito uma rotina muito eh, que você siga à risca ali, né, que possa que tenha os horários, eh, fixos, né. Eh, mas como é que funciona um pouquinho a sua rotina? Me conta.
Hum. Sim. Sim. É, assim, eu tenho eu trabalho, eu sou sous chef de um restaurante e eu só que, assim, os meus turnos, eles hã, a empresa ela divulga a gente tem um aplicativo, ela divulga os turnos, assim, no sábado pra próxima semana, sempre com 1 semana de antecedência. E eu tenho 2 tipos de turno, ou eu entro às 10h e saio às 16h, ou eu entro às 14h e saio entre 21h, 22h, às vezes 22h30, e meia dependendo do do movimento.
Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Entendi.
E dentro desses horários, assim, se eu entrar de manhã, eu efetuo o outro trabalho quando eu retorno, né, no fim da tarde, no início da noite. E se eu entro à tarde, eu efetuo o outro trabalho de manhã.
Uhum. Entendi. Então mas aí então você fica com o seu dia todo lo todo tomado pelo trabalho. Você tem alguns horários, ali, que você tenha de descanso? Como é que funciona isso?
Então Sim. Todo tomado pelo trabalho. Então, eu eu aí eu são horários que eu tenho que definir, porque no o no outro trabalho, n no restaurante, eu tenho eu tenho 2 intervalos de 10 minutos, e 1 intervalo de 30 minutos, que é normalmente pra você comer alguma coisa. E são intervalos curtos e, assim, na eu nem saio do do restaurante, porque não não não dá muito. Agora no outro trabalho, é um é um trabalho feito que eu faço de casa, por produção, então eu consigo desenhar melhor o horário. Mas como é um trabalho por produção, é aquele negócio, sempre fica aquela tentação de você trabalhar um pouquinho mais, e acaba faltando o tempo pra esse tipo de atividade que eu tô querendo implementar.
Hum. Uhum. Não, não dá tempo, é. Uhum. Hum. Uhum. Ah, entendi. É por isso então que eu perguntei pra você se você tinha uma agenda, assim, sabe. Uma agenda que você coloque ali e estipule. Então no sábado você já tem ali, né, eh, os os dias que você vai trabalhar no no restaurante, e aí você pode tentar colocar também esses slots, né, esses tempos, eh, separar para o horário da academia, né, ou o horário do exercício. Não precisa ser exatamente pra academia, você pode usar esse horário, de repente, pra andar de bicicleta, né, que você falou que você gosta. Mas o importante é você, eh, separar esse tempo na sua agenda. Você usa agenda mesmo? Ou é só, assim, você já sabe isso meio de cor? Como é que funciona?
Uhum. Uhum. Sim. Então, eu eu costumo us eu uso muito a agenda do celular pra todos os compromissos.
Hum, perfeito. Uhum. Perfeito. Eh, então o que você pode fazer é colo quando você for colocar então o seu a sua agenda do restaurante, você tem que colocar também quanto tempo você vai usar pra fa pra ficar no seu outro trabalho, né, no seu trabalho que você faz por produção. Eh, por quê? Porque quando você trabalha freelancer, eh, você acaba sendo seu próprio chefe, né. <laughs>
Uhum. Sim, exatamente. E é o e o é o chefe que mais cobra, né. <chuckles>
E aí o que acontece? Não é, o mais carrasco de todos, não é verdade? Então, eh, você vai demitir o seu chefe carrasco, <laughs> vai passar lá no RH e vai falar o seguinte, que: "Olha, eu vou trabalhar esse horário aqui. Essa é a minha é é o minha shift, né, é a minha", como é que a gente diz isso? Eh, "A a minha planilha de horários, né. Então, eh, eu vou trabalhar X horas no meu proj no meu segundo projeto" as horas do restaurante você não tem como mo alterar, né. Não é uma uma questão de de escolha, né, eh, e aí você vai colocar então, estipular pelo menos 45 minutos, você acha que dá de exercício? Dá pra encaixar?
<chuckles> É verdade. <chuckles> O meu turno vai. Aham. Uhum. Olha, dá assim, já melhor do que nada. Dá pra encaixar sim.
Não é? E de repente, então, se você tiver o o tempo também de deslocamento, né, tem que colocar tudo isso aí, de repente, então, 1 hora pra você poder fazer 45, meia hora, 45 minutos de exercício e coloca isso lá, separa na sua agenda.
É. Se É porque Uhum, é porque eu gasto mais ou menos uns 10 minutos pra chegar na academia, até você começar, é isso mesmo, porque aí dá 55 minutos, vamos dizer, entre 55 e 1 hora.
Uhum. Aham. Mas es separa esse esse tempo até pro seu chefe carrasco não vir ali com ideias, né, de: "Olha, ah, então, mais uma horinha dá pra você fazer aí um pouco mais no no projeto, ali, né, de eh, de produção, né, que você faz". Então, faça isso e siga a sua agenda à risca. Isso é importante, por quê? Exercício não é só, hã, é algo para o seu corpo, né, é algo que te ajuda também até na produtividade, né, você vai trabalhar muito melhor, né, você vai ter, eh, uma cabeça mais descansada, né, é super importante, né.
E eu Uhum. É. É. Uhum. Exatamente. Sim, e é um você vê, porque a minha grande dificuldade está eu no encaixe do horário, encontrar horário ideal, porque, por exemplo, os dias que eu entro às 14:00 no no restaurante, é tranquilo porque eu consigo acordar, eu eu todo dia eu acordo muito cedo, que meu filho ele, ese ele entra no colégio e, assim, eh, o a gente acorda mais ou menos 05:30, porque ele tem que tomar café e o ônibus passa às 06:00 pra ele ir pro colégio. Então a gente acorda muito cedo e eu aco até depois que ele sai eu costumo dar mais um cochilo, assim, mas no máximo 07:00 eu já estou de pé. Então, tem tem tempo. Só que, assim, quando eu entro à tarde, é tranquilo, porque eu consigo tomar café, aí eu vou na academia. Aí quando eu entro de manhã, meu dia já fica atrapalhado, porque
Uhum. Aham. Olha, sadístico. Aham. Aham. Entendi. Hum. Ah, porque pro provavelmente você é daquelas pessoas que funciona melhor de manhã e precisa do exercício na parte da manhã, na parte da tarde já perde um pouquinho, né, eh, essa
Sim. Perde, eu eu eh, eu eu odeio ir assim. Às vezes eu consigo um tempo, eu vou à tarde, mas parece que eu que eu estou, assim, porque eu já almocei, parece que eu já estou, assim, muito cheio, sabe, mesmo tendo comido há muito tempo, não rende da mesma forma, né. Outro outro dia eu até fui na academia, eu consegui um horário, agora está aqui está anoitecendo mais ou menos 17:30, né. E eu fui essa hora, foi o horário que eu consegui, eu falei: "Putz, eu vou aproveitar que eu tenho esse essa janela, eu vou até lá". Quando eu entrei na academia, tem uma é uma senhora já, porque que ela é personal trainer, ela falou: "Nossa, você está perdido?", <giggles> Aí eu falei: "Hoje eu estou, viu? Estou perdido mesmo.", porque estava anoitecendo, não era o clima, assim, pra estar entrando numa academia, o clima para estar indo pra casa, sabe?
Hum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham. <laughs> <laughs> Ah, entendi. É, de repente, então, nesses dias que você, eh, tá tá trabalhando de manhã e tem que fazer o exercício à tarde, talvez encontrar algo que não seja academia, né. Ah, de repente até um exercício em casa ou, a eh, aquele andar de bicicleta também não sei se vale, porque já vai estar escurecendo, não sei, você gostaria, você geralmente anda de bicicleta à noite também?
É. Uhum. Então, aqui a eh eh, eu tenho um problema, eu eu gosto de andar à noite de bicicleta, mas aqui eu tenho um problema, que onde eu moro tem muitos bichos, muita tem uma vida selvagem, assim, muito ativa. Então é um pouco perigoso, porque você pode encontrar alguns bichos que são meio que você não gostaria de encontrar.
Hã. Ah. Hum. Selvagem, isso daí, é claro. É, não, então, realmente, esse então tá fora de cogitação, né. Eh, de repente fazer aqueles exercícios a você já ouviu falar nos treinos de HIIT?
Então É. <laughs> Sim, eu já eu já ouvi falar, mas não não sei muito bem o que que é.
Então tem vários, assim, na internet que você pode buscar, até gratuitos, né. Você não precisa nem pagar, eh, pra isso, eh, e, de repente, se você gostar, e aí tem outras opções também pagas, mas acho que não é nes nem necessário. Eh, são treinos super-rápidos, né, de queima de caloria rápida, então 15, 20 minutos, você já fez o exercício, tá pago, tá feliz, né, e tá tá com com o corpo em dia, a mente em dia também.
Hum. Uhum. Olha, que legal! E é isso é muito bom, porque, assim, isso se encaixa muito para mim, porque eu poderia o os dias por exemplo, os dias que eu não consigo, que eu falo: "Nossa, não deu. Eu tive que eu acordei de manhã, eu tive que fazer aquele outro trabalho, aí eu fui trabalhar e eu retorno e já tá próximo de anoitecer". Se eu uma uma atividade de 20 minutos em casa que me ajudasse a dar essa assim, esse re re sim, você ficar revigorado mesmo, poxa, é uma coisa muito boa.
Uhum. Aham. É, então, eh, nesse para para os dias que você trabalha então, eh, e não consegue, não é, não tem uma vontade de ir pra academia, o HIIT então é a saída.
Olha, eu gostei muito, principalmente desse seu último conselho. Eu vou procurar me informar e vou tentar fazer o quanto antes, viu.
Ah, legal. Olha, fico feliz que eu pude ajudar, eh, tô na torcida aqui pra que dê tudo certo. Porque exercício realmente é é qualidade de vida, né.
É verdade. Olha, muito obrigado e até uma próxima.
Eu que agradeço. Até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.